Donc heu, donc voilà et en fait, heu, donc moi, j'ai toujours vécu à la campagne dans un petit village, et en général, tu sais, dans les petits villages, tu as toujours des associations, hem, justement qui organisent bon, ben, des du sport ou des trucs comme ça, tu vois?
Ouais, des ateliers, heu, couture, poterie, crochet
Voilà. Voilà exactement.
peinture. Mmh.
Et heu, et du coup, ben moi, mon ma ma petite, heu, ma petite, hem, heu heu, comment on appelle ça? J'ai je viens d'oublier le mot, organisation, non, ma petite association pardon, heu, <blows air> n'importe quoi, hem, organisait du théâtre loisir pour les enfants.
Association, ouais. Ouais. Oh chouette! Ça, c'est super, hein, ça ça ça c'est vraiment, enfin, ça y est, c'est moi qui m'emporte, mais c'est ton histoire, donc heu, que que qu'est-ce que tu en as pensé? <chuckles>
Voilà. <laughs> <laughs> Ah j'ai vu que tu étais vraiment: «Oh waouh! C'est c'est super! Ah c'est» Ah ouais beh
Ah ouais, mais j'adore ça moi le théâtre, c'est pour ça. J'ai sautillé et tout. Alors vas-y, dis-moi dis-moi un petit peu ce que ça a suscité ce chez toi cette, heu, opportunité incroyable de pouvoir faire du théâtre?
Et bah écoute, c'est franchement, ça a été, heu, le déclic, ça a été, heu, le je sais pas, le le meilleur hobby que j'ai pu avoir dans ma vie, mais mais vraiment, donc pour te dire donc maintenant, hem, j'ai, bon j'ai 28 ans et j'ai fait, heu, du théâtre pendant plus de 10 ans de ma vie.
Ah. Oui. Incroyable. Alors, raconte-moi cette 1re fois-là, heu, comment ça s'est passé? Et puis, qu'est-ce que tu as ri raconté à tes parents quand tu es rentrée?
Donc, j'ai commencé Ouais. Et bah, en fait, heu, m tu sais, j'ai toujours été, heu heu, la petite fille un petit peu pleine d'énergie, heu, qui sait jamais trop comment faire pour, heu, pour justement être fatiguée et bien dormir le soir. J'ai toujours, heu, j'ai toujours, heu, fait, heu, des blagues à tout le monde, heu, pour faire rire la galerie et cetera.
Oui. D'accord, le boute-en-train, le petit clown de service, quoi.